जी, तो मेरी न एक समस्या है। वो ये कि मैं आपको बताऊँ कि मुझे न बातचीत करना बहुत अच्छा लगता है लोगों से और लेकिन ये जो आदत है ये मेरे में नहीं है। मतलब मैं चाहती हूँ कि मैं लोगों से बात करूँ, हँसू, बोलूँ, उन्हें सुनूँ और अपनी बातें भी उन्हें भी सुनाऊँ। पर कहीं न कहीं ये ब बात करने न मुझे बहुत हिचकिचाहट महसूस होती है कि एक डर सा लगता है कि अ, मैं कैसे बात शुरू करूँ? अ, बात किस अ, किस मुद्दे पे बात शुरू करूँ? अगर मैं कोई बात शुरू करूँगी तो मतलब ये मेरे से बात करना पसंद करेंगे या नहीं? और ख़ास करके देखिए अ, नए लोगों के साथ ये ज़्यादा ही होता है मैं आपको बताऊँ कि मान लीजिए हम किसी नए इंसान से मिले वो हमसे बा वो भी हमसे बात करना चाहता है पर होता क्या है कि अ, एक एक अंदर से डर होता है या शर्म होती है य जो या हम हिच हिचकिचाहट भी कह सकते हैं। वो होती है जिसके चलते हम अ, संवाद जो होता है वो नहीं कर पाते, जो बातचीत होती है वो नहीं कर पाते और कहीं न कहीं उसकी भी बातें उसके मन में रह जाती हैं और अ, हमारी भी बातें हमारे मन में रह जाती हैं और एक दूसरे से बात करना वो संभव नहीं हो पाता। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि क्या बातचीत करनी अ, शुरू करने में अ, जो मेरी हिचकिचाहट है मैं उसको कैसे खत्म कर सकती हूँ? क्या आप मुझे कुछ सुझाव देंगे?
हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। जी, जी, जी। मैं अ, पूरी कोशिश करूँगा कि आपको ये आपकी समस्या का जो है, एक अ, अच्छा समाधान दे पाऊँ। समाधान देने से पहले मेरे जो है कुछ आपसे प्रश्न हैं अ, मैं आपसे पूछूँगा ताकि जो मैं आपकी परेशानी है, इसको अच्छे से समझ पाऊँ। तो, मैं ऐसा अ, जानना चाहता हूँ, कि कोई ऐसी एक कोई ऐसी स्थिति है जहाँ पे आप बातचीत करने में हिचकिचाते हैं या फिर आप कभी भी जभी भी क नए लोगों से बात करते हैं, आप हर बार हिचकिचाते हैं? या फिर कभी-कभी ऐसा होता है ना कि कुछ-कुछ ऑकेज़न्स होते हैं, के मान लीजिए कि हम कहीं बाहर गए हैं या फिर जो है, कई बार ऐसा होता है कि हमारे घर पे जो है रिश्तेदार आते हैं, जिनसे हम पहले कभी नहीं मिले, तो वहाँ भी कभी-कभी होता है कि हम बातचीत करने में हिचकिचाते हैं। या फिर ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए कि अ, हम 1 नए स्कूल में गए हैं या फिर नए कॉलेज में गए हैं, जहाँ पे जो है कि हमें नए लोग मिलते हैं। क्या हम वहाँ पे जो है आप बात करने में ज़्यादा हिचकिचाते हो, क्या आप मुझे कोई अ, ऐसी 1 स्थिति बता सकते हो कि कौन-सी स्थिति में जो है आपकी हिचकिचाहट बहुत ज़्यादा होती है?
जी। जी, बिल्कुल बता सकती हूँ। अ, आपको मैं बताऊँ कि ये जो हिचकिचाहट है ये मुझे ना सबके साथ लगती है। अ, कि मतलब इसलिए सोचती हूँ मैं बोलूँ क्या? अ, क्या इनको जवाब दूँ या किस तरह से इनसे बात शुरू करूँ? तो ये हिचकिचाहट मुझे सबके साथ महसूस होती है पर अगर जैसे दोस्तों की बात करूँ तो वहाँ मैं नहीं हिचकिचाती। अपने स परिवार की बात करूँ तो वह अपनी बात रखने से, उनसे बात करने से नहीं हिचकिचाती। पर जब कोई नया इंसान अ, मान लीजिए मैं कहीं सामूहिक कार्यक्रम में गई हूँ अ, जहाँ हम सब मिल रहे हैं जैसे रिश्तेदार हैं या ह मोहल्ला पड़ोसी हैं वो आ रहे हैं और वो कहीं न कहीं उनमें से कोई नया व्यक्ति है।
हुँ, हुँ।
जो मेरे से बात करना चाहता है या अ, मैं उनसे बातचीत शुरू करना चाहती हूँ तो बड़ी हिचकिचाहट होती है और लगता है अरे, यार मैं इनको जानती नहीं, मैं इनसे क्या ही बात करूँ? और सामने से जब इंसान बात करना चाहता है तब इस तरह के विचार आते हैं। और कभी-कभी ऐसा होता है कि हाँ, मेरा भी मन करता है चलो मैं इनसे बात करती हूँ, पर ओट एक एक हिचकिचाहट होती है डर होता है कि अरे, मैं इनसे बात करूँ कि ना करूँ और करूँगी तो क्या? ये उतने ही अ, मतलब कहते ना प्यार से, मन से मुझसे बात करेंगे या नहीं करेंगे? ये डर होता है, ये हिचकिचाहट होती है कि पता नहीं लोग सामने से कैसे उस चीज़ को लेंगे कि मैं बात कर रही हूँ उनसे, तो ये मेरे अंदर बहुत डर होता है इस चीज़ का कि इसीलिए शायद मैं बातचीत करने में बहुत हिचकिचाहट महसूस करती हूँ।
हुँ, हुँ। जी, जी मैं समझ पा रहा हूँ। क्या आप कोई अ, ऐसी कोई घटना बता सकते हैं कि हाल ही में आपके साथ अ, ऐसा कोई अ, उ बता सकते हैं कोई कहानी या फिर कोई घटना अ, का उदाहरण क अ, ताकि जै जैसे अभी अ, मान लीजिए की आप कॉलेज में गए हो वहाँ पे आप किसी से मिले या फिर क्या हुआ जो अ, कहीं न कहीं आप बात करने में जो है अ, हिचकिचाए?
जी देखिए अ, आपको मैं बताऊँ कि बहुत जगह ऐसा मेरे साथ होता है कि मैं हिचकिचा जाती हूँ। आपने कॉलेज की बात करी तो कॉलेज की बात मैं बताती हूँ, कि मैंने जब कॉलेज में एडमिशन लिया था तो अ, पहले अ, मैं किसी से बात नहीं कर पाती थी। यहाँ तक कि लोग मुझसे बात करने चल के आते थे कि अ, चलो मतलब बात करते हैं, दोस्ती करते हैं। पर मैं नज़रें झुका के और अ, किनारा करके निकल जाती थी। क्योंकि न मुझे अंदर से बहुत डर लगता था कि ये नए इंसान से मैं बात क्या करूँ? और क्या बात कर करनी इनसे? अ, क्योंकि ये मेरे लिए नए हैं। बहुत तरह के विचार अ, चलते रहते हैं मन में। और एक एक डर-सा भी रहता है कि अरे, अरे! ये तो नया इंसान है या नई ल अ, लड़की है चाहे मतलब पुरुष हो चाहे महिला, दोनों के लिए ही होता है कि अरे! ये तो नई है मैं इनसे क्या बात करूँ? और मैं इनको जानती नहीं, समझती नहीं। तो मेरा इनसे बात करना क्या ही अ अ, ज़रूरी है? और अगर मैं देखती हूँ कि सामने से किसी का जो कह सकते हैं एक एक अजीब-सा अ, बिहेवियर होता है जो स्वभाव होता है वो समझ में आता है। तो मैं वहाँ से और इ अ, कटना शुरू हो जाती हूँ, मैं उनसे बात नहीं करती। और साथ में जैसे आपने बात किया कि जैसे और कहाँ-कहाँ होता है? तो जैसे मेरे साथ मान लीजिए सोसाइटी में रहती हूँ जिस सोसाइटी में, वहाँ पे अ, अभी अ, मतलब विकास का कार्य चल रहा है, घर बन रहे हैं लोगों के और नए-नए लोग भी आ रहे हैं। तो वहाँ भी कहीं न कहीं जो नए लोग आते हैं कि तो उनसे मैं जल्दी घुल-मिल नहीं पाती बल्कि वो अगर कभी देखते हैं तो अ, दूर से मुस्कुरा देना और, और बात कर लेना कि हाँ ठीक हो बेटा? ये वो। तो बस मैं उतनी बातों का जवाब देती हूँ और बस किनारा कर लेती हूँ। और मतलब एक एक कहते हैं ना ओझल हो जाना, उनकी नज़रों से ओझल हो जाती हूँ ताकि उनसे बात ना करनी पड़े। ये पता नहीं ये कैसा डर है मेरे मन में जो अ, ए एक डर रहता है या एक हिचकिचाहट है? मुझे समझ नहीं अ, जी।
हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। जी। जी, जी, मैं जो है आपकी जो परेशानी है, समझ पा रहा हूँ। अ, मैं आपसे एक और प्रश्न पूछना चाहता हूँ, तो जैसा कि आपने बोला कि अ, ऐसे-ऐसे आपको हिचकिचाहट होती है, कोई भी नए लोग होते हैं, उनसे बात करने में या फिर ऐसा होता है कि जब आप कहीं नई जगह पे जाते हो, तो आप जो है कहीं न कहीं जो है, आँख चुराते हो उनसे कि आपको बात ना करनी पड़े। है ना? तो मैं अ, ये जानना चाहता हूँ, कि क्या आपने कभी अ, जो ये आपकी ये आदत है या फिर जो ये हिचकिचाहट है, क्या आपने कभी पहले प्रयास करा है कि आप ये जो है, बातचीत जो हिचकिचाहट आपको होती है कि क अ, कोई ऐसा तरीक़ा जिससे आपकी ये हिचकिचाहट जो है अ, दूर हो जाए और आप क जो है आसानी से बातचीत आरंभ कर लें। क्या अ आपने ऐसी कभी कोई कोशिश की है?
जी। जी, देखिए मैंने अ अ, कोशिश अ, की तो की है, कोशिश यही बस इतनी कि अ, कोशिश करती हूँ मैं बात करने की, पर वो मुझसे हो नहीं पाती है और ऐसी और दूसरी कोई कोशिशें तो नहीं करी हैं कि अ, मैं कैसे बात करूँ या क्या करूँ? बस अ, एक मन में सोचती हूँ अपने, कि कैसे बात करूँ अ, बात शुरू करूँ या नहीं करूँ? बहुत सारी मतलब मन में उथल-पुथल चलती रहती है और एक जो डर और एक तो हिचकिचाहट सी होती है मन में, कि बातचीत शुरू कैसे करूँ? कैसे इनसे बात करूँ? सामने वाला मेरे से बात कर रहा है तो कैसे मैं, मैं भी शुरुआत करूँ। तो वो एक डर बना ही रहता है, मैं उस डर को कभी अब मतलब अ, कहते हैं ना, ख़त्म नहीं कर पाई, उस इच हिचकिचाहट को कभी ख़त्म नहीं कर पाई। जी।
जी, जी, जो मैं आपकी अ, परेशानी है मैं समझ रहा हूँ अ, मुझे लगता है कि ये काफ़ी व्यक्तिगत है तो आपको इतनी परेशानी अ, इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अ, य ये सभी के साथ होता है। कभी-कभी ऐसा होता है कि अ, ज़्यादातर ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए कि अ, हम बचपन में ज़्यादा बाहर नहीं जाते हैं, अ, जो है ज़्यादा लोगों से बात नहीं करते हैं, घर पे ही रहना पसंद करते हैं। अगर कोई बातचीत करनी होती है तो या फिर वो हमारे बड़े भाई-बहन अ, या फिर जो हमारे माता-पिता वो कर लेते हैं। इसकी वजह से जो अ, जो हमारी एक अ, आदत बन जाती है, कि हम जो है बाहर के जो लोग होते हैं उनसे बात नहीं कर पाते हैं। हमें बहुत हिचकिचाहट होती है या फिर जो जहाँ पे ज़्यादा लोग होते हैं वहाँ पे हमें कहीं न कहीं जाना भी नहीं पसंद होता है। हमें होता है कि, हम जो है की वहाँ से जो है कहीं न कहीं दूरी बना लें।
थ्री। जी। जी।
तो मुझे लगता है कि अ, मैं आपकी जो है परेशानी समझता हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि ये अ, काफ़ी आम बात है। जैसे ही आप आपने बोला की आपको अ, बात करने में हिचकिचाहट होती है तो मैं आपको यही बोलूँगा कि आप धीरे-धीरे प्रयास करिए। तो आप क्या कीजिए कि जैसे मान लीजिए कि बाहर अगर 4-5 लोग खड़े हैं, आपको वहाँ पे हिचकिचाहट होती है तो आप वहाँ पे मत जाइए। जहाँ पे कोई एक अ अ, कोई एक अ, व्यक्ति है या फिर मान लीजिए आपका अ, कॉलेज है, या स्कूल है तो वहाँ पे मान लीजिए कोई ए एक व्यक्ति है। तो आप एक बन्दे से या फिर उनसे आप बात कर सकते हैं, क्योंकि एक बन्दे में बात करने में इतनी ज़्यादा हिचकिचाहट नहीं होती। जब हम ज़्यादा लोगों से बात करते हैं एक ही बार में जैसे कोई ग्रुप है तो वहाँ पे कहीं न कहीं जो है हिचकिचाहट बहुत ज़्यादा होती है। हमें नहीं समझ आता कि हम क्या बातचीत करें, क्योंकि हमें शुरू से ही जो है कहीं न कहीं चुप रहने की अ, आदत लगी रहती है या फिर घर के अंदर रहने की जैसी भी कोई आदत होती है। तो मैं आपको को यही बोलूँगा कि आप जो है अ, एक छोटे-छोटे कदम जिसको कहते हैं, आप छोटे-छोटे क अ, जो है कदम लीजिए। अ, जैसे कोई भी अ, आपको अ, एक कोई भी व्यक्ति मिलते हैं तो आप उनसे ज़्यादा नहीं अ, थोड़ी बहुत बातचीत कर ली, कोई छोटा स अ, सवाल पूछ सकते हैं। अ, सबसे बड़ी बात है मान लीजिए की आप ज जैसे आप अ, कॉलेज में है, है ना? तो आप उनको बस यही पूछ सकते हैं कि आपको अ, स्टाफ रूम कहाँ है? आपको इस इन टीचिज़ को टीचर को मिलना है। क्या ये टीचर अ, कहाँ बैठते हैं? मतलब छोटी-छोटी बातें। कॉलेज में जैसे पूछ लिया कि अ, जो है अ, प्रिंसिपल का ऑफ़िस कहाँ है? ये जो हमारे प्रोफ़ेसर हैं ये कहाँ पे बैठते हैं? तो वो होता है कि, वो छोटी-छोटी जो अ, सवाल होते हैं उससे यही होता है कि आपको कहीं न कहीं जो आपकी हिचकिचाहट है, वो कम होगी और आपका जो आत्मविश्वास है वो बढ़ने लगेगा। और जैसे ही जो है आपका एक बार आत्मविश्वास बढ़ गया, तो फिर क्या होगा कि आप कहीं न कहीं जो है अ, धीरे-धीरे ज़्यादा बातचीत कर पाएँगे। क्योंकि ऐसा ही होता है कि अगर मान लीजिए कि हमें कोई भी बातचीत का आरंभ करना है, हम जो है उनसे नॉर्मल बातचीत नहीं कर सकते लेकिन अगर हमें कोई अ, कोई प्रश्न पूछना है या फिर किसी चीज़ की जानकारी चाहिए, हम उसमें जो है हमें कहीं न कहीं हिचकिचाहट कम होती है। तो आप वहीं से शुरू कीजिए, मुझे लगता है कि आपको अ, धीरे-धीरे जो है मदद मिलेगी और आपकी हिचकिचाहट ख़त्म हो जाएगी।
जी। जी। जी। हुँ। अच्छा। जी। जी। जी। जी देखिए ना, आपने बहुत अ, विस्तार से सुना वे मुझे बात करने में हिचकिचाहट क्यों महसूस होती है और आपने बहुत अच्छे-अच्छे सुझाव भी दिए जिससे हो सकता है ये हिचकिचाहट ख़त्म हो जाए। दिए गए सुझावों के लिए धन्यवाद।